Eh, aku mau tahu dong. Apa, yang kamu lakukan kalau susah tidur karena pikiran nggak tenang?
Mhm. Nah, itu pasti sering terjadi ya, di banyak orang ya, Kak. Nah, kalau aku sendiri tuh biasanya kalau misalnya susah tidur nih, apalagi kalau misalnya contohnya ya, kayak besok tuh ada acara penting tuh, atau aku harus, eee, presentasi tuh di kerjaan, itu biasanya pikiran aku menjadi enggak tenang sih, Kak, dan itu bisa susah tidur juga. Jadi kalau misalnya yang aku lakuin tuh, biasanya tuh kayak misalnya denger biasanya aku sih denger suara noise kayak ombak gitu loh, Kak. <laughs> Iya, bener. Jadi aku tuh kalau misalnya tidur, kalau misalnya susah tidur aku akan putar setel YouTube, <chuckles> aku akan putar suara hujan, suara ombak. Nah, terus lampunya kemudian dimatiin na dibuat agak remang-remang gitu. Nah, baru bisa merilekskan diri aku tuh, dengar suara itu aja, diam aja, <laughs> biasanya akan tidur sih, Kak.
Oke. Heeh. Mhm. Oke. Oke. Oke oke. Oh, gitu. Kayak suara-suara alam, ya. Heeh. Oke. Heeh. Oke. <chuckles> Tapi kamu pernah coba nggak Ase ASMR tukang? Itu mungkin, eee, ini nih <tsk> suaranya, eee, lebih menantang, tuh. <chuckles>
Heeh heeh. Wah, i belum pernah sih, Kak, kalau aku kebetulan. Nanti mungkin lain kali aku bisa coba tuh suara tukang. Nah, kalau misalnya aku biasanya lebih seringnya suara ombak sama suara hujan, sih. Jadi itu biasanya heeh, aku suka denger kayak bunyi krusuk-krusuk gitu, iya <laughs> iya, bener bener banget itu sih, Kak.
<laughs> Oke oke. Oh, iya. Tenang, ya. Keresek-keresek, ya. <chuckles> Itu benar-benar bikin kamu tenang sampai ketiduran nggak, kalau, eee, dengar lagu it eh, denger lagu lagi dengar suara itu?
Mmm, iya sih, Kak. Denger suara itu biasanya bikin aku ketiduran sih, Kak, suara hujan. Kadang kalau misalnya nggak suara hujan, kadang aku dengerin kalau biasanya kan, di Youtube tuh ada orang yang suka cerita horor gitu ya, Kak, yang monolog gitu. Nah, biasanya itu aku akan putar itu, walaupun itu horor ya, Kak, aku akan ketiduran sih, Kak. <chuckles>
Oke. Heeh. <chuckles> Jadi kamu lebih ke bosan ya mungkin ya, bukan lebih pengen dengerin ceritanya kali, ya. <chuckles>
Mmm, iya, bener. Jadi, cuman buat kayak, eee, pikiran aku tenang dan aku ngalihin pikiran aku ke situ ya, Kak. Jadi kalau denger suara orang bicara itu, dengerinnya aja itu tuh, bikin pikiran aku kan ah kayak terdistraksi gitu ya, Kak. <chuckles> Nah, iya bener. Jadi yang tadinya mungkin heeh?
Oke. Oh, gitu. B berarti kamu nggak, berarti kamu nggak kayak, eee, otomatis ngenyimak tuh su eee, ceritanya? Bisa kayak kamu abaikan aja?
Awalnya nyimak, Kak, heeh. Awalnya nyimak, lama-lama hilang. <chuckles> Gitu lagi. Iya. E m iya, itu sih, Kak. Heeh.
Oh, gitu. Oke oke oke oke, jadi ...jadi, eee, apa namanya ya, ternyata kalau pikiran nggak, eee, tenang itu, eee, salah satunya caranya untuk bisa tidur atau tenang itu, dengerin cerita kayak gitu, ya? Meskipun ceritanya horor sebenarnya, ya?
Heeh. Benar benar. Benar benar. Karena mungkin kalau pikiran gak tenang itu kan biasanya banyak hal yang kita pikirkan, kan? Kayak misalnya mungkin kayak tadi aku bilang, "Aku ada presentasi nih besok nih." Pasti kan tegang, mikirin, "Oh gimana ya besok, ya?" Jadi gak tenang juga, tuh. Nah, akhirnya dengerlah cerita, kalau denger cerita kan, kita fokus pendengaran ke situ ya, otomatis kan, ga mikir lagi tuh di kepala tuh, <chuckles> ga ada suara-suara begitu. Iya, bener. Teralihkan. Itu sih, Kak.
Oke. Tegang. Oke. Oke oke oke. Teralihkan, ya, pikirannya. Oke oke. Oke, jadi tadi pertama kamu bilang suka dengar suara-suara alam gitu kan, terus dengerin, eee, cerita horor sambil tidur. Ada nggak kayak kegiatan lain tapi nih kamu belum mau, eee, langsung tidur nih, cuma persiapan menuju tidur gitu. Misalnya kayak apa gitu?
Heeh heeh? Benar. Heeh. Oh, heeh heeh heeh. Jadi kalau misal iya, jadi kalau misalnya aku belum tidur ya, Kak, biasanya aku, eee, minum susu sih, Kak. Jadi bikin susu hangat tuh kayaknya bikin tenang, terus kadang duduk, nonton gitu sampai matanya tuh benar-benar lelah aja sih, Kak. Kan, kadang kan, kita kalau misalnya lu susah tidur kan, selain pikirannya gak tenang tuh kayak masih terjaga banget gitu kan, Kak. <chuckles> Nah, itu tuh biasanya aku akan cari kesibukan, misalnya baca buku, kemudian nonton nonton film, Nah itu tuh biasanya sampai matanya udah lelah pasti aku akan baru mau tidur, gitu. Kadang beberes sih, Kak. <chuckles> Iya. Bener, bener banget. Iya, karena aku tuh tipikal yang ini agak kebiasaan aneh juga sih kalau tidur, sih. Jadi, eee, tempat tidur aku, kasur aku tuh gak boleh yang bergelambir gitu loh, Kak. <chuckles> Iya, jadi harus bener-bener spreinya tuh harus bener-bener tight, gitu, harus bener-bener ketat. <chuckles>
Mhm. Oke. Oke. <chuckles> Oke. Mhm. Mhm. Oh, gitu. Beberes? <chuckles> Lumayan, ya. <chuckles> Waduh, jadi orangnya rapi banget gitu, ya. Oke. Heeh, jadi kayak kasur hotel gitu, ya.
Iya iya. Itu membantu sih, Kak. <chuckles> Biasanya itu sih, Kak. Jadi kalau misalnya suasana kamarnya udah mendukung, nah udah bersih, udaranya juga udah enak, wangi-wangian gitu, nah itu juga bisa bikin tenang sih, Kak.
Oke oke oke. <chuckles> Oke. Heeh. Oke. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang, eee, pikirannya itu nggak tenang kar karena di antaranya mikirin presentasi gitu, atau mikirin kerjaan, ataupun mungkin ada masalah-masalah lain yang sedang, eee, berkecamuk gitu di kepala kamu gitu, kan. Nah, kamu pernah nggak, eee, coba caranya itu dengan menyelesaikan dulu tuh masalah yang ada di kepala kamu? Misalnya nih, kamu lagi kayak, "Wah, tugasnya belum selesai, nih." Terus kamu selesaiin dulu, gitu. Atau nih mhm, masalahnya lagi, "Kayaknya aku harus, eee." Lagi ada masalah sama teman, gitu kan. Nah, kamu telepon dulu ke temennya terus udah baikan, kamu jadi plong, jadinya kamu bisa tidur deh kayak gitu, pernah gak?
Heeh. Heeh heeh. Benar. Heeh heeh. Heeh? Oh, pernah, Kak. Heeh. Heeh heeh. Pernah sih, Kak. Tapi kalau yang masalah sama teman kayaknya enggak sih, Kak, ya. Karena ga pernah kayak misalnya masalah terus aku ga bisa tidur, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya ada masalah biasanya langsung mau aku selesaikan, sih. Jadi, eee, kan kadang ada orang juga kayak misalnya nih ya masalah dengan seseorang gitu kan, biasanya orangnya juga kadang perlu waktu ya, Kak. Jadi kayak gak bisa banget juga kita untuk memaksa, gitu. Jadi e biasanya aku akan cari alih perhatian aku di tempat lain gitu, Kak, kayak misalnya yang tadi-tadi itu. Nah, kalau misalnya kerjaan sendiri, pernah sih, Kak, kayak m misalnya contoh tadi aku di awal ya, Kak. Kayak aku gak tenang besok presentasi, ya otomatis aku pasti akan baca-baca lagi, review lagi kira-kira, eee, misalnya nih, ppt aku nih udah bagus belum, PowerPoint-nya untuk presentasi. Dengan begitu kan, aku jadi lebih tenang kan, karena persiapannya mungkin udah, eee, baik nih aku rasa, kan. Jadi mungkin akan sedikit menenangkan aku juga kan, tinggal gimana besok aku presentasinya aja. Dan berlatih menurut aku sih penting sih, Kak, gitu.
Oke. Oke. Oke. Oke oke. Iya iya. Heeh. Heeh. Oke. Oke oke. Oke. Iya. Iya iya. <chuckles> Oh iya iya. Jadi intinya, eee, salah satu cara untuk, eee, mendapatkan ketenangan itu kalau kasusnya kayak kerjaan, dipastiin dulu ya, apakah sudah dikuasai atau belum atau selesai atau belum, Kak, gitu ya?
Heeh. Heeh Heeh. Benar. Bener bener. Itu sih, Kak. Ya, itu kan hal-hal yang bisa kita kendalikan ya, Kak. Kalau misalnya besok gimananya kan, pas kita ngomongnya, kan ada juga yang lain gitu, kan gak bisa kita kendalikan. Itu sih, Kak. Heeh heeh.
Oke oke. Betul. Iya. <chuckles> Iya iya. Oke oke. Nah, terus kalau dengan, apa namanya kalau, eee, situasi dan kondisi kamar kamu, kamu lebih sukanya gimana tuh, supaya kondisi tidur kamu itu lebih mendukung dan membantu kamu bisa lebih cepat tidur. Misalnya, kamu lebih suka lampunya mati, atau misalnya lampunya lampu disko, atau gimana sih yang kamu lebih suka, gitu? <chuckles>
Heeh. Heeh. <laughs> Kalau aku sendiri kayak tadi kan, Kak. Kalau misalnya aku lagi mau tidur terus agak susah gitu ya untuk tidurnya, karena mungkin banyak pikiran, mungkin setelah aku memastikan semuanya, kerjaan aku beres, terus kemudian besok gimana persiapannya udah aman, nah, sebenernya faktor yang paling penting itu juga ruangan suasana kamarnya sendiri juga, Kak. Karena kalau aku sendiri kan, lebih suka tidurnya le mati lampu ya, Kak, lampunya dimatiin tuh. Biasanya ada lampu kayak, Kakak tau lampu untuk kandang ayam nggak? Yang kuning itu? <laughs>
Heeh. Iya. Mati lampu. Oke, kenapa nggak lampu tidur aja? <chuckles> Agak unik, ya.
Iya. Iya sih, Kak. Cuman aku suka lampu kuning itu tapi yang kecil aja yang wattnya kecil. Itu kan, eee, cahayanya dikit aja kan, Kak? <chuckles> Nah, itu sih, Kak. Jadi, ada cahaya dikit aja, cuman kayak di sudut kamar aja, gitu. Nah, itu tuh udah bisa bikin nyaman sih kalau aku sendiri. Karena aku nggak mau yang gelap banget, dan juga enggak yang terang banget. Itu, sih. Nah, dan mungkin, eee, suasana kamar juga udah harus bersih, sama kayak tadi kayak sprei aku tuh <laughs> gak boleh bergelambir gitu kali, ya. Bener.
Betul betul. Oke. Oke oke oke oke. Heeh. Harus Iya iya. Harus rata, ya. Jadi kalau misalnya agak beda dikit langsung kepikiran gitu, ya.
Mmm, kalau kepikiran sih enggak, tapi enggak nyaman aja sih, Kak. <chuckles>
Oke oke oke.
Itu sih yang bikin susah tidur aja sih, itu Kak, heeh.
Nah Oke oke oke. Menurut kamu nih, kebiasaan-kebiasaan menuju, eee, waktu istirahat itu berpengaruh nggak, misalnya nih, eee, kamu makan gitu sebelum tidur atau kamu nggak makan sama sekali sebelum tidur, pengaruh nggak dengan kualitas tidur kamu? Meskipun kamu lagi ada pikiran atau lagi tenang-tenang aja, gitu.
Heeh? Heeh. Heeh. Oh, pengaruh banget sih, Kak. Karena kan aku juga punya mag ya, Kak, kebetulan <chuckles> punya GERD. Iya, jadi aku tuh gak bisa yang terlalu makan, makan sebelum tidur tuh, nggak bisa terlalu deket juga jarak waktunya, Kak, jadi harus ada jeda waktu. Tapi kalau misalnya terlalu jauh juga jeda waktunya, Kak, itu juga aku akan lapar lagi sih, Kak. <chuckles>
Oh, gitu. Heeh. Oke. Heeh. <chuckles> Malah nggak tena tambah nggak tenang, ya?
Benar benar benar. Sampai aku pernah, eee, kebawa mimpi ya, Kak, kebawa mimpi kalau aku tuh lagi makan <laughs> ternyata aku lapar, Kak, baru bangun. Benar benar.
Waduh. <chuckles> <laughs> Segitunya laparnya, ya. Sampai masuk ke mimpi gitu. <laughs>
Heeh. Jadi, ya kadang-kadang karena GERD itu ya, Kak, jadi aku tuh usahain biar ya tidur itu enggak terlalu kenyang dan enggak terlalu lapar juga, Kak. Jadi sekarang kalau misalnya mau tidur itu aku juga nggak bisa begadang banget sih, Kak. Jadi, kalau misalnya susah banget tidur, aku akan berusaha tetap untuk tidur sebelum jam 12.00 gitu, biar aku nggak laper lagi, sih. <chuckles>
Oh, gitu. Heeh. Oke oke. Entar soalnya kalau kemalaman jadi harus makan lagi, kan, ini
Benar. Nah, asam lambungnya bisa naik gitu, Kak. <chuckles>
Oke oke oke. Nah, eee, itu tadi kan, kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas gitu, ya. Keseharian yang kamu lakukan di kamar kamu, gitu. Nah, ada nggak ritual tertentu atau yang, eee, khusus aja kamu lakukan ketika kamu memang lagi nggak tenang aja, gitu? Tapi hari-hari lainnya tidak kamu lakukan, gitu? Misalnya nih, kayak kamu menyempatkan diri sebentar gitu kayak meditasi, atau ngelakuin kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan tertentu gitu, supaya stres kamu itu levelnya menurun, gitu.
Iya. Heeh? Heeh heeh. Mmm. Heeh heeh. Iya sih, Kak, pernah sih, Kak. Jadi, mungkin, eee, aku biasanya curhat sih, Kak, ke teman. Kalau misalnya iya. Jadi, kalau misalnya aku mungkin ada masalah yang mungkin itu kan masalah pasti nggak bisa langsung selesai ya, Kak? Nah, tentunya aku akan, eee, cerita tuh ke teman, biar mungkin pikiran aku juga tenang. Sebenarnya ceritanya juga nggak yang harus butuh solusi banget, sih. Cuman kayak curhat, ngeluarin unek-unek aja, nanti biasanya bisa atau biasanya kalau nggak misalnya nggak ada teman buat cerita nih, Kak, ya. Aku biasanya nulis jurnal, Kak, journaling.
Oh, curhat. Oke. Oke. Mhm mhm. Oke, oke oke.
Heeh. Jadi journaling, terus kemudian, eee, tarik napas dulu sebelum tidur. Jadi sambil nulis itu kan juga kita lebih tenang ya, Kak. Iya, menuliskan juga, kira-kira perasaan seharian itu juga gimana, perasaan terakhir juga gimana. Jadi kayak evaluasi juga sih, sebenarnya kalau journaling itu sih, Kak.
Mhm. Heeh. Oke. Betul betul. Jadi mungkin, eee, kayak mereviu kembali gitu ya, apa yang salah di hari ini gitu, ya.
Benar benar. Benar benar. Nah, itu juga bisa bikin kita, selain evaluasi juga lebih tahu dan apa ya, bisa tahu perasaan kita sendiri gitu, Kak, lebih memahami diri sendiri kan, kita tahu juga tuh cara gimana untuk meregulasikan itu kan, Kak.
Oke oke. Heeh. Oh, gitu. Eh, bedanya journaling sama diari apa, sih? Kan hampir mirip, tuh.
Heeh heeh. Eee, iya iya. Sebenarnya sih s eee, kurang lebih sama aja sih ya, Kak, karena kadang-kadang kalau misalnya journaling itu kan, juga kita kalau misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya nggak bisa nulis perasaan aku hari ini ya aku tulis aja kegiatan aku hari ini sih, Kak. Kan, kadang, kadang tuh kita nggak bisa, apa ya, nggak bisa tahu perasaan kita hari ini kan, Kak. Kayak ada ha perasaan-perasaan yang mungkin nggak bisa digambarkan atau bisa dituliskan gitu ya, Kak. Nah, dengan benar benar. Benar. Jadi mungkin dengan cara kita menuliskan kegiatan kita hari ini, apa saja yang terjadi, kita juga bisa tahu tuh, perasaan kita waktu itu gimana dari gambaran yang kita cerita itu, Kak.
Heeh. Oh, gitu. Oke. Ah iya iya iya iya. Susah untuk dituangkan dengan kata-kata gitu, ya. Heeh. Oke oke oke. Iya iya sih. Nah, eee, pernah nggak kamu kayak ngelakuin, <tsk> eee, misalnya nih, kamu udah coba segala cara gitu kan, kamu enggak masih belum tenang gitu, udah dengerin suara-suara alam, udah dengerin cerita horor, tapi masih bis masih belum bisa tidur, nih. Kamu pernah kayak jalan keluar gitu nggak dari kamar? Misalnya kamu ngapain dulu di luar sebentar gitu, keliling-keliling kamar, apa keliling-keliling komplek bahkan gitu, barangkali <chuckles> supaya kayaknya <chuckles> iya? Pernah, ya? Gimana tuh, gimana?
Heeh. Heeh heeh. Iya heeh. Iya iya. Heeh. Mmm, heeh. Wah, pernah sih, Kak. Pernah tuh, Kak. Jadi, aku tuh tipikalnya juga kadang-kadang suka jalan-jalan gitu ya, Kak. Kayak, ah, cuman sekedar muter-muter di kota aja, bahkan <laughs> iya. Enggak, jadi aku suka ya kayak jalan-jalan malam, gitu. Suka sih, Kak, sebenarnya. Ya, kadang memang, eee, kalau misalnya journaling udah ini tapi kayak aku masih ada tenaga dan memang kayak nggak bisa gitu tetap tetap nggak tenang gitu ya, Kak. Nah, mungkin aku akan jalan-jalan sih, Kak, mencoba buat lihat alam, terus kemudian lihat langit, menghirup udara segar juga sih, Kak sebenarnya. Karena kadang kan, kayak misalnya kalau pikiran nggak tenang tuh kan, ada kayak misalnya, eee, suasana jadi sumpek gitu ya di kamar ya, Kak. Nah, itu bisa tuh buat hirup udara segar juga, karena aku juga gitu kok, Kak.
Oke. Lebih jauh lagi, ya. Oke. Ke. Oke. Heeh heeh. Betul betul betul. Iya iya, iya. Oh, iya iya. Oh, terus terakhir, nih. Pernah nggak kamu kayak mempertimbangkan, eee, minta bantuan profesional nih, kalau misalnya tingkat stres ataupun, eee, susah tidurnya itu udah mulai mengganggu, tuh?
Heeh. Eee, kalau sekarang sih bu untungnya sih belum, Kak. Karena selama ini masih bisa dikelola, tapi memang kalau misalnya itu udah berbulan-bulan, berhari-hari mungkin kita perlu bantuan profesional ya, Kak. Untungnya aku bisa mengelola itu sih, Kak. Jadi nggak sampai yang berhari-hari gitu, sih.
Oke. Mhm. Oke, deh. Jadi intinya kalau, eee, pikiran tidak tenang itu memang ada pengaruhnya untuk, eee, kita bisa gampang tidur gitu. ya. Eee, salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang, eee, membuat kita nyaman gitu, ya.
Benar benar benar. Benar benar banget, Kak, buat kita nyaman dan rileks. Wah, makasih ya, Kak, udah dengerin cerita aku juga.
Oke deh. <laughs> Iya. Wah, sama-sama aku ni makasih banget atas obrolannya. Mudah-mudahan kita entar ketemu lagi ya di lain kesempatan. Oke. Sampai jumpa. Sama-sama.
Iya, Kak. Bu sampai jumpa ya, Kak. Terima kasih. Selamat siang.